Eee, yani, zaten annem, babam, abim, ben dördümüz, yani, böyle çok büyük bir, eee, ev değil, yani, büyük bir aile değil evdeki, eee, <chuckles> ve, eee, annem, daha, ııı, biraz daha müziğe düşkündü, eee, babama göre diyebilirim, eee, ama, eee, babam da biraz böyle şey, hani, ehlikeyif mi derler, eee, daha böyle keyfine düşkün mü derler, güzel, büyük sofralar, ondan sonra böyle, eee, misafirler, eee, böyle kocaman şey sofraları, rakı sofraları bütün gece süren, saatlerce süren ondan sonra ve orada hep böyle arkada, ııı, işte, Türk sanat müziği, eee, Müzeyyen Senar'lar, ondan sonra, eee, mesela, Gönül Yazar'ı çok severdi babam, çok severdi neden bilmiyorum ama Gönül Yazar onun favorisiydi falan. Hani, böyle şeyler hatırlıyorum kendi evimize ait, eee, bizim evde çalan.
Hı hı. Anladım. Evet. Ne güzel. Hımm. Sanırım öyle derler, evet. A! Hımm. Çok güzel. Evet. Hımm. A, çok güzel! <chuckles> Gerçekten, gerçekten çok güzel. Böyle uzun sofralar anladığım kadarıyla, yani, o dönemde aynı zamanda böyle bir genel olarak misafirler, hani, evde hep gelip giden birileri, uzun kurulan sofralar, güzel yenilen yemekler ve bunun eşlikçisi olarak müzik bir yerdeymiş. Gerçekten kulağa çok güzel geliyor. Peki, şeyi hatırlıyor musun? Yani, o dönem aslında müzik çalınan alet bir pikap mıydı, bir teyp miydi ya da hani, radyodan mı geliyordu bu? O konu hakkında biraz bilgi verebilir misin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı.